А дело в том то, что, м, а, как бы заказчику не п нь не слышно, что они говорят, потому что это там часто происходят перестрелки и так далее, и много шума. Но ему, когда вот он отдельно, э, в как бы тестовом режиме создавал этих противников и просто слушал их реплики, ему они были очень смешными, они ему очень нравились и, э, они так проработано сделаны. И он хотел как-то <chuckles> их ощущать, даже когда он играет именно в полноценный режим. Поэтому он вот придумал такую модификацию для игры, и я её реализовал.
А, не слышно. Мгм. Да. <chuckles> Интересно как. Хм. Да, чтоб вот эти субтитры, тексты появлялись над их головами да, что они говорят. Скажи, а кто играет за этих противников? Это же не не люди играют за противников? Это
Да, да. И можно было прочитать, что они говорят. Нет, нет, вот эти противники это не игровые персонажи.
Мгм. Это те, с которыми надо бороться или это просто, вообще, м, мимо проходящие персонажи?
А А, вот те конкретно, которым нужно было добавить субтитры, это именно такие специальные враги. Вот обычно в этой игре такой игровой процесс <chuckles> то, что ты когда грабишь банк, то на тебя естественно начинают там, э, органы правоохранительные, скажем так, тя преследовать. Да. Сна и сначала приезжает там просто полиция, потом спецназ. Э, и вот это это считаются враги обычные. Но у них есть, скажем так, специальные силы. Это отдельно противники со специальными способностями. Допустим, определённые, которые умеют пользоваться взрывными там, а, боеприпасами. Определенные, которые умеют там, а, ломать тебе всю коммуникацию, и ты не можешь общаться с, ы, там своими, скажем так, а, подельниками. А, и всё такое. <chuckles> И вот, <chuckles> э, как раз таки реплики этих специальных врагов со спецспособностями мне и нужно было показывать.
Специально даже. Хорошо. Ну конечно, да, да, да. Да, да-да. Да. Слушай, надо же. Ага. Хорошо. Допустим. Вот они они и были самые смешные, да?
Да, ну потому что по сути они только у них и есть. Вот реплики обычных врагов- они не такие интересные и часто повторяются.
Мгм.

Ну, э, конкретно в в университете?
А, нет, давай вернемся обратно к твоему самообразованию, потому что я так понимаю, что тебе там гораздо интереснее, чем в университете. <laughs>
<chuckles> Ну, конечно, мне там г гораздо интереснее, потому что в университете единственный предмет, который мне ещё немножко нравится, это материаловедение. Потому что там хороший преподаватель, и потому что у нас там практический опыт всё-таки происходит. А, так что тут, э, тут это достаточно интересно. Но я думаю, то, что меня еще
Мгм. Ну, я так понимаю, что ты гораздо больше опыта получаешь, а, из рабочей атмосферы, чем из, э, атмосферы, где ты ходишь, э, учиться. Пока что для тебя этот 1 курс- просто уже пройденный этап, тебе надо просто закончить это.
Ну, в основном, да в основном, да, в рабочей атмосфере всё-таки, э, даже вот если говорить про мою работу, где я прям работаю, мою стажировку. То там я получаю очень много опыта, ам, командной работы над проектами, ну, связанными с веб-разработкой. А, я у своих как бы коллег спрашиваю часто что-то, а, и таким образом получаю как бы опыт, обучаясь, так сказать, на месте. И мне это очень нравится.
Н-да, мгм. Да. Класс. А у тебя всё время один и тот же проектный менеджер или они меняются?
А вообще там такой стартап стартапом, так что там, м, не так много сотрудников, я всех знаю.
Ага. А, вы все вместе, да, так в кружочке, плотненько тесно связаны, да?
Да, да. Да, так что тут не не то, что в есть какая-то структура корпоративная, где несколько проектных менеджеров, мы тут все друг друга знаем, работаем над одним и тем же, а, продуктом.
Слушай, а есть какой-то короткий лайфхак, вот как, э, п оставаться увлекательным или увлекающимся, вот в то дело, котором ты вот, а, у узнаёшь что-то новое? Например, вот, э, ты говорил про модификации. Работать? <laughs>
Это работать. <chuckles> Я бы сказал работать. Это работать над этим делом, потому что практическое обучение- это самое лучшее. Да.
Класс, всё верно. Да, это супер. Практика- это просто, а, самое лучшее, что может у тебя быть. Супер! Спасибо тебе большое. Мы очень классно с тобой поболтали. Спасибо за твой опыт, которым ты поделился. Спасибо. Пока пока.
Да, спасибо за беседу, <chuckles> надеюсь, ещё услышимся.